Okay, okay.
Äh, das ist leider auch eine der Sachen, die passiert, dass man auf einmal, ja, nachts öfter raus muss. Und das ist dann auch so 'n Teufelskreis, äh, dass man auch in dieser Zeit, äh, Schlafstörungen hat. Man wacht auf, und ich weiß nicht, ob du da 'n Glas Wasser auf'm Nachttisch hast, aber dann ja, d du wachst auf, weil du auf die Toilette musst. Und dann trinkst du vielleicht was, weil du wach bist und hast Durst. Und dann wachst du natürlich wieder auf und musst wieder. Und ja, das ist so 'n
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Mhm.
so 'n kleiner Teufelskreis, mhm.
Ja. Na, ich werde das definitiv mal überprüfen lassen. Man weiß es nie, woran es liegen kann, ne? Und das wäre ja gut, das
Et etwas, was auf alle Fälle helfen kann, richtig gut zu schlafen, ist, wenn du irgendwo in deinen Tag ein bisschen physische Ausarbeitung einbauen kannst, wenn dir das gelingt, wenn du die Zeit hast. Also, das muss jetzt nicht unbedingt das Sportstudio sein, aber das könnte auch 'n straffer Spaziergang sein, 1/2 Stunde oder, wenn du Zeit hast, 1 Stunde, äh, vielleicht am Nachmittag irgendwann. Und dann hilft auch eine schöne Routine, ähm, schön duschen oder baden und gleich danach ins Bett. Und, äh, musst mal sehen, ob dir das hilft. Übrigens interessanterweise beim Baden ist es nicht die Wärme, die dich müde macht, sondern es ist, dass deine Körpertemperatur erst hochgeht und dann wieder fällt. Und dieses Fallen der Körpertemperatur ist das, was dich müde macht.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah.